Mah, allora oggi volevo chiederti, mhmm, una cosa un po' particolare, in realtà, ehm, perché io faccio un lavoro abbastanza artistico, nel senso che, uhm, facendo da allenatore, uhm, c'è sempre queste sensazione, uhm, di dover ripetere un po' le stesse cose: l'allenamento, che che ciamo co trovare una strategia, ehm, allenare la squadra in generale, la gestione dei problemi. Però ecco, questa routine, uhm, ripetitiva, mi porta a essere un po' incapace, uhm, nel trovare idee nuove e soprattutto nel mio mestiere, che è molto importante rinnovarsi, uhm, è necessario avere un po' quelli stimoli, un po' quella capacità creativa, ehm, magari, per adottare nuove strategie, per sorprendere l'avversario. Ehm, insomma, diciamo che ho questa sensazione, nell'ultimo periodo, che quando sono al lavoro, comunque ho da poco iniziato un nuovo campionato, di essere un po' ripetitivo e questo magari potrebbe essere un problema, perché le persone potrebbero diciamo, conoscendomi, potrebbero aspettarsi determinate mosse da parte mia e, uhm, vorrei trovare una soluzione per, diciamo, trovare degli stimoli diversi. Ehm, vo
Certo.
volevo chiederti se hai qualche magari qualche consiglio pratico su come posso innovarmi.
Ehm, ho capito cosa vuoi dire, ehm, questa ripetitività. Hai paura di, ehm, <tsk> di fare sempre le stesse cose sostanzialmente. Hai paura che gli altri percepiscano, uhm, il tuo lavoro come sempre uguale e in un certo senso è come se tu, uhm ehm, avessi paura un po', no, anche di deludere le aspettative degli altri, quindi è comprensibile, poi, tra l'altro, per il tipo di lavoro che fai, che, ehm, si arrivi un po' a ripetersi. Ehm, gli allenamenti d'altra parte, ehm, si si sono composti di di una parte, ehm, di di di di riscaldamento, poi ci sarà una preparazione atletica. Eh, insomma, ehm, tutto sommato sì, è vero, si parla di creatività ma non si può neanche stravolgere completamente, no, ehm, una una routine. Per cui, ehm, è normale che tu, ehm, avverta questa sensazione, d'altra parte non non possono neanche aspettarsi, ehm, degli stravolgimenti. Quindi, uhm, volevo capire meglio, è è da molto tempo che avverti questa questa sensazione e ehm, <smacks lips> e anche spiegami meglio che tipo di allenatore sei, cioè qual è lo sport qual è la squadra che alleni?
Certo. Allora, diciamo che questa sensazione ce l'ho da un anno e mezzo e faccio l'allenatore calcistico, quindi, diciamo il più banale tra gli sport. <chuckles> Ehm
Okay, chiaro, sì. E da un anno e mezzo, insomma, ti sembra di ripeterti un po', ehm, nei confronti dei giocatori che vai ad allenare. E in particolare quali sono le le parti, no, del dell'allenamento che ti sembrano ripetersi maggiormente, cioè quali attività, quali ambiti ti sembra di di di n di non portare novità?
Mah, allora, forse nella lavorazione delle basi? Perché come in tutti gli sport, ogni sport ha le sue basi ben predefinite, che sono i fondamentali, no, qualcosa che un giocatore deve saper fare in qualsiasi situazione e, ehm, nell'atto pratico, nel fargli capire questi fondamentali, mi <clears throat> diciamo, mi trovo nel ripetere sempre le stesse cose. Anche da un punto di vista strategico, io sono conosciuto per essere un allenatore molto offensivo, uhm, però ecco, anche questa cosa qui, nella mia offensività, quindi che era un diciamo, un mio punto di forza essere così tanto creativo, uhm, perché, diciamo, per essere per attaccare bisogna essere creativi da un punto di v questo punto di vista
Mh-mh. Mh-mh. S Certo.
mi sembra un po' di ripetere sempre le stesse cose. Ho cercato di trovare ispirazione guardando altre squadre, però ecco, eff effettivamente non mi sono ecco, proprio questa cosa qui no.
Eh! Non l'hai trovata questa questa sp ie ispirazione, ho capito. Ehm, volevo chiederti come ti senti quindi, che che tipo di emozioni provi? Uhm, sei stanco, sei frustrato, sei deluso? E e anche, volevo sapere, se percepisci, ehm, emozioni negative da parte de dei tuoi colleghi o della squadra, addirittura.
Uhm, contrastanti, perché è più una questione personale. Perché per gli altri vengo visto come un innovatore, da questo punto di vista, diciamo le persone colleghi, i giocatori stessi, quando parlano della esperienza che hanno con me, quando si interfacciano vengo o li alleno, parlano sempre di un qualcosa di diverso che non hanno mai trovato nelle altre squadre. È un po' contrastante diciamo, perché da una parte ho dagli altri questo riscontro positivo, però ecco io, mhmm, non trovo, uhm, piacere nel ripetere determinate cose, quindi sto cercando di innovare però mi sento, mhmm, a corto di idee, mettiamola così.
Okay. Ah, bene! Okay. Allora, ehm, volevo un attimo provare a riflettere se, ehm, quando invece, l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ehm, dicevi di essere molto più creativo, che queste idee c'erano, arrivavano più facilmente. Ehm, sarebbe bello cercare di capire come arrivassero questi da da cosa traevi ispirazione. Da guardando altre squadre, frequentando tornei, ehm, prova prova davvero a riflettere su su su questa cosa.
Allora Ecco, questa effettivamente è è una bella domanda. Io sostanzialmente l'anno fino all'anno scorso un qualcosa che effettivamente adesso non faccio, è quello di approcciarmi ad altri sport. Sto cercando effettivamente una novità nel mio stesso sport, però l'anno scorso ho preso un una strategia del del basket, uhm, e l l'ho riproposta, effettivamente. Quindi potrebbe essere un'idea questa qui.
Ah! Ecco. Beh, assolutamente è un'ottima idea quella di cambiare prospettiva, ehm, ispirarsi ad altri giochi altri giochi di squadra, ovviamente, completamente diversi perché il basket si gioca a 5, ha pochi giocatori, no, rispetto al calcio. Ehm, ha completamente altri obiettivi, però, a livello di strategie di attacco, magari, davvero, ehm, si si riesce a prendere ispirazione, ma comunque è fonte di ispirazione sem qualunque cosa. Quindi, ehm, da solo hai trovato la soluzione, ehm, che poi è quella che volevo proporti, è appunto quella di, ehm, vedere anche ehm, appassionarti ad a a tanti altri sport di squadra: il basket, ehm, la pal no la pallavolo n già è è diverso, la pallamano o il be ehm, <smacks lips> come si chiama, il football americano per esempio, il rugby. Ecco, uhm, potrebbe essere sicuramente, ehm, di ispirazione.
Eh, potrebbe effettivamente essere il tassello che mi manca al momento.
E In alternativa si potrebbe anche ci si potrebbe confrontare anche con altri, uhm, persone come te del settore. Non so se ci sono dei dei corsi, delle ehm <smacks lips> dei campus in cui ci si può confrontare con altri, ehm, s su strategie, co come funziona la n nella tua professione la formazione e l'aggiornamento?
Mah, allora, diciamo che la formazione di base viene fatto dall'ente statale, però poi, diciamo, lo sviluppo è un qualcosa di molto individuale. Diciamo però, nel settore, ci conosciamo un po' tutti quindi effettivamente, uhm, come mi hai consigliato, potrebbe essere un'idea parlare con altri dello stesso settore, o magari anche di altre persone altro settore. Ecco, su questa cosa, potrebbe aiutarmi effettivamente, ehm, cercare, magari, consiglio un altri da altri professionisti di un altro sport?
Sì. Assolutamente sì. Comunque i interfacciarsi con altre persone, anche condividere queste che sono le tue perplessità, no, con altri, ehm, professionisti, sicuramente potrebbe, ehm, esserti di aiuto, se non altro, <chuckles> di supporto magari. E un altro consiglio comunque è anche quello di accettare un po' la fase di ripetizione perché, ehm, tutto sommato, fa anche parte del tuo lavoro, ehm, soprattutto per quanto ri dicevi, no, questa parte basica, no, che che proprio non ti ehm, non ti va giù di di ripetere, ehm però, purtroppo, fa parte del del tuo lavoro. E, mhmm, pensa piuttosto a quanto ti piaccia fare il tuo lavoro, ehm, i i motivi che ti hanno spinto anche, no, a intraprendere questa carriera e e ef e quindi f focalizzati su sugli aspetti positivi, ehm, insieme a, ehm, cercare ispirazione attraverso le strategie di cui tu stesso sei sei, ehm, sei consapevole che esistono, u unitamente anche interfacciarsi con altre persone del settore e partecipare a delle sessioni di aggiornamento, ehm, ecco tutte tutte queste strategie sicuramente ti ti dovrebbero venire incontro per cercare di di superare questa fase un po', ehm, statica, credo.
Ehm
Si può definire statica?
Sì, si può d definire statica, mhmm, e penso che sia un ottimo consiglio l'accettare, uhm, no, questa cosa del la ripetizione del lavoro ma allo stesso tempo cercare altri orizzonti. Ecco anche la domanda del "cosa facevi prima?" È stato un ottimo consiglio, cioè riflettere su quello che è stato il passato, no, quindi imparare
Sì.
Ehm
Esatto imparare dal passato perché probabilmente già in passato avrai affrontato situazioni simili e, ehm, sei riuscito però a trovare, uhm, delle uhm, delle soluzioni, ecco, quindi prendere ispirazione dal passato per per poter vivere meglio il presente.
Molto
Spero di esserti stato d'aiuto, eh, e e se ti servono altri suggerimenti, io sono qui, per cui, ehm
Io ti voglio ringraziare perché mi hai dato questo punto di vista questa riflessione che effettivamente mi ha fatto cap comprendere il problema e mi ha dato anche uno strumento pratico per affrontarlo, quindi ti ringrazio è stato un ottimo consiglio.
Piacere è stato mio, a presto.
A presto.